menu โอ้ ก็ทานได้หมดเลยนะครับ ถ้าจะเป็นของที่นั่น เพราะว่าของทอดเขา ก็โอเค หรือว่า ถ้าจะเป็นพวก เอ่อ แกงกะหรี่ มันก็จะคล้าย ๆ กับแกงของเรา
อืม เนาะ ค่ะ อืม
ขนมเขาก็คล้าย ๆ กับโมจิบ้านเรา
อืม
ครับ
เออ ก็จริงค่ะ อืม
ใช่
ค่ะ
เออ แล้วคุณหมวกเนี่ย คิดว่าอาหารประเภท ประเทศไหนครับที่ว่าน่า น่าชอบ หรือว่าชอบมาก ๆ
ค่ะ อืม อ๋อ อันนี้จะแบบว่า ขอโทษอาหารไทยนะคะ แต่ว่าหมวกชอบอาหารอินเดียค่ะ <laughs>
เหรอครับ
ใช่ คุณ คุณบ้านเคยทานอาหารอินเดียไหมคะ?
ดีครับ อ๋อ ผมทำครับ ก็พยายามทำกันอะครับ เพราะว่า
อ๋อ ทำเองเลยเหรอคะ?
ใช่ ๆ ครับ เพราะว่าตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่อังกฤษเนี่ย ก็มีเพื่อน ใช่ไหมครับ เพื่อนเนี่ยเขาเป็นชาวเนปาล
ว้าว อ๋อ อา
ซึ่งก็ใกล้ ใกล้เคียงกับอินเดียในการทำอาหาร หรือว่าการกินนะครับ
อืม อืม
นั่นแหละครับ ผมก็ไปฝึกการทำการอะไรมาจากที่นั่น เพราะว่ารู้สึกว่า มันน่าสนุกอะครับ
อืม อืม โอ้โฮ เยี่ยมเลย
อือฮึ ๆ อ อาหารชนิดไหนครับ ที่ชอบทานที่อินเดีย
ก็อาหารอินเดีย โอ้ ชอบ biryani ค่ะ <chuckles> เบสิก
อ๋อ เหรอครับ?
ใช่ค่ะ เพราะว่ามันจะมีความเหมือนแบบเป็นข้าวคลุก แต่ว่ารสชาติมันจะเข้มข้นแบบ ชอบแบบไก่ที่มันแบบเป็นชิ้นใหญ่ ๆ อะค่ะ
ครับ
แล้วก็ คือ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะค่ะว่า เหมือนอาจจะได้ยินมาผิดก็ได้ค่ะว่า ในอินเดียอะค่ะ biryani ของแต่ละภาคอะค่ะ ก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วย
อ่า ใช่ ๆ ครับ
ใช่ไหมคะ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะคุณบ้าน เอ่อ
ครับผม
แบบ สำหรับคุณบ้านน่ะค่ะ แบบ การกิน อ่า อาหารที่ร้านมันก็สะดวก แล้วมันก็มีความหลากหลายเนาะ คือคุณบ้านเคยแบบ แบบเจอสถานการณ์ที่แบบว่า แบบเลือกไม่ได้ไหมคะ ว่าแบบอยากกินร้านไหน อย่างเงี้ยค่ะ